tredici quattordici euro?
Eh la peppa, ma sei serio? Una pizza?
No, forse forse, oddio sai che forse il la sterlina dopo la Brexit aspetta, fammi vedere il grafico di <chuckles>
<chuckles> E si scoprì che era più conveniente mangiare la pizza a Londra. Va bene, ottimo.
<chuckles> Sì. No, vabbè, però effettivamente, cioè, tu dici allora, ehm
Mh-mh.
Okay. Allora, rullo di tamburi.
Rullo di tamburi. O bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum.
Okay, quindi è, eh, 1 € rispetto a british pound ti dà 0,85 come differenza. Quindi euro diviso british pound s sono 0,85 o 86 più o meno.
Ah? Okay. Okay.